Buon salve. <laughs>
Buondì! <chuckles> E eccoci, come andiamo?
<chuckles> Tutto bene, dai, tu?
Tutto a posto, tutto a posto dai, è 'na domenica fresca. <laughs>
Bene, bene, daje! Eh, <chuckles> 30 gradi all'ombra! <chuckles>
Esatto, esatto. Senti, pensavo visto questo trionfo dei, mhmm, ehm, del referendum recente, no, con un ben 30% di affluenza, mhmm, pensavo, ma sulle news e i social media, no, come co come vedi questo rapporto su le notizie
Mh-mh. Eh, mamma mia! Esatto. Mh-mh. Mh-mh. <sighs> Mah ti dico secondo me ma è proprio una velata sensazione, i telegiornali passano quello che vogliono, cioè, ma così eh, ti dico, uhm a a sentimento Esa No, io so rimasta scioccata di quando ma por forse la Rai. Rai 1 ha mandato in onda il signor La Russa che diceva non andate a votare.
<chuckles> a naso! <chuckles> Ah-ah. Ah, che spettacolo, che spettacolo. Guarda, io non ho la televisione italiana da più di 20 anni ormai, e quindi non so in onestamente cosa succeda. E però m'hanno già detto sì, in diversi, che i vari capoccia da mhmm, dicevano di non andare, ecco.
Bellissimo, bellissim Mh-mh. <chuckles> Esatto, esatto, follia.
E e e poi sì, sì, sì, follia perché pensi che questi, che poi fac il loro lavoro è fare solo quello, ne pri in Italia insomma il pol la politica è p un mestiere, e e dicano, uhm: "No, no, ma non andare insomma, perché perché esercitare il tuo diritto di in demo n democa demoqua democrazia", ecco.
Bravo! Esatto. Cioè è a è assurdo. qEh sì, sì, ma poi cioè, voglio dire, avessero, mhmm, diciamo avuto il fondoschiena che gli bruciava, nel senso, se passava il sì andavano tutti a casa. Ma lo posso anche capire, ma tanto, uhm Esatto. Cioè, ce l'hanno attaccata alla poltrona. Cioè, è è è follia, ma solo in Italia 'ste cose.
Ah sì, eh, eh, ma infatti, ma tanto c figuriamoci, esat <chuckles> Infatti anche a me a alt sì, alte persone m'hanno detto 'sta cosa qua, ma figuriamoci se vinceva neanche se vinceva il sì del 90% questi se ne andavano, cioè ma figuriamoci.
Esatto. Esatto. Ma sì, ma perché poi dici: "Eh, ma è la, mhmm, la volontà popolare". Però iniziano a dire: "Eh ma noi stiamo facendo di più per il popolo; noi dovrete dovreste darci tempo". No zi, cioè non no. Cioè, devi pensare che comunque il il esatto. Cioè, voi avete, se vi va male 15.000 € al mese, l'italiano se gli va bene mille e cinque mille e sei al massimo. Cioè, dai, ma andate in una fossa e vergognatevi. <chuckles>
È è terribile. Terribile, terribile. <chuckles> Sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Ma <chuckles> esatto, ma il fatto è che poi le alternative veramente sono ad un quasi livello quasi quasi imbarazzante allo stesso modo spesso no, quindi, ehm, è un casino, è un bel casino. E invece sulle, mhmm, <smacks lips> le cosiddette fake news che io chiamo in altro modo che non non non è il caso di dire, ehm, che hai mai trovato, amici sicuramente sui social che che ti fanno un retweet, uno share di qualche notizia imbarazzante?
Mh-mh. Esatto. Esatto. Mh. <giggles> Mh-mh. Mah allora, calcola che io purtroppo tra le mie amicizie annovero un, diciamo, terrapiattista. Mettiamola così. Un <chuckles> so son fantastici, senza di loro secondo me non si riderebbe a sufficienza. Uno che è contro, uhm, diciamo l'inoculazione di vaccini e e okay. <chuckles> E uno che pensa che tutti stiamo sognando e il mondo non esiste, quindi detto questo che il preambolo interessante, ehm
<scoffs> Ce li avevo anch'io. <scoffs> <chuckles> Ah, okay, un grande classico, un grande classico. Okay. Oka Forse è quello ha è più condivisibile l'ultimo, guarda. <laughs>
Vero? <laughs> I Io vedo una quantità di notizie assurde, ma proprio se tu ti ci metti e magari bevi qualche bicchierino di troppo, non riusciresti comunque a creare una assurdità del genere, eh.
<chuckles> No, no, no, no, no, no. Eh, io ce ne ho avuto diversi, infatti ho sbagliato con alcuni a tagliarli fuori, a bloccarli, perché mi sono perso me lo sono perso delle delle chicche notevoli. Eh sì, eh sì, però ci son quei giorni in cui ti svegli proprio male che insomma almeno un paio di volte alla settimana mhmm d almeno, minimo mi succede, e non ce la faccio, non ce la faccio a tollerare certe cose, purtroppo devo essere più intollerante, sì, sì, sì. Eh-eh.
Okay. Le perle, eh caspita. Eh. <chuckles> Mh. Okay. No, no. Hai fatto bene, hai fatto be no, non è non è cosa. <laughs>
<chuckles> E poi c'era questa ultimamente, non so se avevi letto mhmm dopo poco, che era l'uomo arancione al al comando de degli Stati Uniti, ehm, a Facebook aveva deciso di tagliare, ehm, il fact checking delle news, non so se avevi letto.
Mh-mh. Okay. <chuckles> Okay, sì, sì, sì. Avevo intravisto qualcosina. Ehm, mah
Eh-eh, eh-eh. Che ne pensi di questa cosa? Secondo te cosa dovrebbero fare?
Allora, secondo me, ehm, la politica dovrebbe essere slegata dai mezzi di informazione. Cioè io, mhmm, spero in un futuro non tanto prossimo che ci sia una rete indipendente che ti dica così son le cose pro contro tu tante belle cose, e cioè n n no non può esistere, perché comunque non avrai mai una notizia pura, cioè sarà sempre filtrata.
Ah-ah, ah-ah. Bello sarebbe. No, sia no siamo siamo da esseri umani è tutto filtrato da un sogge soggettivamente, no.
Esatto. Esatto. Cioè, è assurdo. Ma poi, cioè banalmente, mhmm, i social o comunque tutte le notizie, smuovono delle coscienze. Cioè, io in primis che non son io sono in Italia, però sento quello che sta succedendo in America e dico: "Caspita, cioè, ehm, ferro e fuoco". E poi magari senti persone che ti dicono: "Ma guarda in realtà" poi no non so se è questo il caso. Però ci son persone che ti dicono: "Ma no, qui è tutto tranquillo". E allora dove sta la verità? Cioè
Sì. Ah-ha. Sì, sì. Ce
C per avere una coscienza, ehm, è strano. Mhmm.
Ah-ah-ah-ah, sì, sì, sì, sì, sì. È difficile, è difficile, sì, ma poi, ehm, secondo te, ad esempio, no, ora con l'avvento dell' AI potrebbe quella essere una un generatore di news neutrale, secondo te?
Mh-mh. Ehm, allora secondo me no, perché comunque i dati li prende da internet e internet contiene, ehm, dati non filtra cioè dati filtrati, quindi. No, cioè magari sì, c'è un modo attraverso il codice, dire: "Guarda, devi dirmi questo, non" Cioè, pulito, però è più un qualcosa di ingegneria, cioè io ignorante dico: "Guarda, chiedimi que ti dico questo e e lo prendo per assodato." No?
Eh, eh, eh. Certo, sono d'accordo. Eh. Ah, ah, ah. <chuckles> Sì. Se. Sì, sì, sì, anche perché sono large language models no, che non è proprio ancora una vera, u uhm, entità che che pensa da sola, che, ges che ens esatto, che estrapola da sola, quindi insomma, è anche lì tutto tutto da verificare. E secondo te il fatto, mhmm, ehm, non so di questi social, in queste anche come hai parlato te, di quello che sta succedendo in America, ehm, hanno benefits o so o o o hanno più ne negativi nel nel dis nel distribuire queste no queste news queste informazioni?
Esatto. Esatto. Mh. Sì, sì, sì. Sì, sì, s Mh-mh. Ossia? Mhmm. Mah mah, ti dirò, secondo me hanno benefici a livello monetario, nel senso che hanno comunque un introito di visualizzazioni e tutto. Ma poi hanno un un ingresso mhmm, mhmm, non so bene di cosa, però sembra che più pubblicano, mhmm, cavolate, cose assurde, e più ci guadagnano. Non non ti so dire. Però questa è la mia sensazione Esatto, esatto.
Okay. Sì, sì, sì. Eh! sì, sì per l' engagement, no, probabilmente, perché comunque la gente abbocca, come hai detto bene te. Te magari c'hai un amico, ehm, terrapiattista, ma l'amico terrapiattista c'ha un 50.000 terrapiattisti e 1 che ragiona, quindi sai le percentuali lì le far sane and insane sono molto pre secondo me più fifty fifty no?
Esatto. Sì, sì, sì. <chuckles> Esatto. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, esatto. Ehm, è un peccato però, perché se ci pensi, cioè gli unici mezzi che abbiamo per informarci sono appunto quelli che ci danno notizie parzialmente vere, parzialmente false e mai una totalità. Quindi che popolazione può venir su, cioè, mhmm
Sì, sì, certo. Sì, sì, non c'è una fonte che dici: "Vabbè questo sono 100% mi dice" ma questo vale anche per i nostri quotidiani insomma, non è che solo bisogna andare tanto in là con i social, no? Eh, eh, eh, eh.
Esatto. Esatto. Eh! Avoja! Guarda, ehm, a me viene in mente che per l'amor del cielo non gode delle mie simpatie, però Travaglio, Travaglio quando diceva molte cose simpatiche su zio Berlusca, però era l'unico che le diceva, perché tutti gli altri: "Ma sì, ma è un bonaccione" di qui, di là, di su di giù.
Eh-eh. Okay. Sì, sì, sì.
Però l'hanno confinato su, cos'è, canale La9, La8, quel kaiser che è, e quindi dici cioè, uhm:" Boh!" Mhmm, lì.
Sì. Ah-ah sì, sì, uh-uh, sì, eh-eh. N eh, sì, non ha io t'ho de l'ho l'ho sentito qualcosa pe ritwittato magari lì perché non seguo perché non come ti dicevo, non seguo troppo programmi, però sì, mi ricordo anche i tempi di Luttazzi, no, era nata un po' lì quelle non so se eh-eh. Tep Eh-eh. Sì, sì, sì, no, poi spariscono da tutto ovviamente, e chiaramente è già è già tanto che questo l'hanno messo su un canale extra di quelli lì che non è sia finito a fare le trasmissioni, ehm, via radio, col megafono, eccetera ecce È così, è così.
Esatto. Mh, mh, mh. Sì, sì, sì. Eh. Caspi Ih! Sì, sì. <chuckles> Però son sempre, mhmm, su canali minori. Cioè, non vedi mai u un qualcuno Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Esatto. Nel dimenticatoio, eh sì. Sì, sì, sì. No, assurdo. Sì.
Ehm, <smacks lips> e ci si co c c'è anche un lato secondo te negativo, del tipo condividere un tipo di informazioni o seguire un flusso insomma, tipo di di uhm, di penso la paura di essere tipo schedato, no, da da da entità tipo governative, quindi dei social, secondo te c'è questo rischio?
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Eh sì. Ehm, allora vorrei dirti di no, ma ti dirò di sì, perché secondo me c'è non dico che c'è un qualcosa sotto, però è è palese che, mhmm, cioè n non dico vieni schedato. Però quando fai un post, un tweet, u un algoritmo ti ti non ti segue, però ti traccia, quindi non sei più libero esa esatto. Bravissimo. Bravissimo. Sì, sì, sì. E quindi dici: "Va beh, io non posso manco dire quello che voglio perché la libertà di parola viene meno e quindi" cioè evito.
Okay. Mh-mh. Sì. Ti profila, sei profilato, se non schedato, sei profilato dai. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. I io sto sto facendo un po' di progetti extra perché diciamo che la mia l'azienda pe dove lavoravo io l'ha chiuso l'altr'anno, no, ehm, quindi sto facendo un po' di robe extra e in un lavoro freelancing così mi hanno chiesto quali sono i miei ideali politici, ad esempio.
Però d tu che pensi? Mh-mh. Ah, caspita. Mh-mh. Urca, peppa.
Pensa te, mica male eh? È la prima volta an onestamente che mi succede.
Caspita. Okay. E tu come hai reagito? Cioè, se posso chiedere, ovviamente.
Boh. Io c'era c'era l'opzione preferisco non divulgare, diciamo, e quindi sì, esatto, poi non so se questo preferi pref questa preferenza di non divulgare abbia inficiato o meno, no, sul sull'eventuale, uhm, assunzione o comunque sia, sono magari pr progetti di massa, quindi niente di che, però, uhm, è curiosa insomma come cosa.
Bene. Beh, già è buono che ci sia eh, quindi buono. Mh-mh. Mh, chiaro. Sì, sì, sì. Eh, sì, e cioè, mhmm, che poi eh, e cioè, se tu vai a vedere beh, adesso ti mi faccio un attimo gli affari tuoi. Quest'azienda era italiana o estera?
Preoccupante. <exhales> Estera, estera, una grossa azienda estera.
Okay, allora in questo caso non mi pronuncio, però so di colloqui di lavoro in Italia, dove diciamo la solfa era questa e la risposta di una persona è stata: "Ho la libertà di parola scritta nella Costituzione, non vedo perché io vi debba dire cosa voto". E 90 minuti di applausi, cioè
Eh. Ah-ah, ah-ah. Sì, eh, eh, eh, eh. Sì. Eh, certo, vabbè, ma come colloqui in Italia, ti chiedono soprat immagino te che non so s spero non ti sia mai successo, ma è successo a persone che conosco, se hai intenzione di fare figli, se sei incinta, cioè, queste cose qua, quindi insomma. Il livello eh sì, si ride per non piangere, ecco.
Mh-mh. Sì. <gasps> Avoja. <chuckles> Sì, è assurd Ma fa ridere. Sì, <chuckles> esatto, perché ormai siamo al allo sclero più totale, cioè no.
Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, è assurdo, assurdo, ehm, e invece un'altra cosa sempre legata ai social, notizie, profilazioni, questi algoritmi, no, che comunque, uhm, parlavo con una persona, che lei pensava che ve ve vedendo sui social, è una ragazza molto giovane che avrebbere avremmo avrebbero votato in tu in tanti, perché vedeva che comunque questo questo andazzo qua sui suoi feed, no, e invece poi è una bolla dell'algoritmo che ne quindi immagino che questo sarà anche, uhm, esteso alle news, che ne pensi?
Eh sì Mh-mh. Mh-mh. Okay, sì. Mh-mh. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Eh, sì, chiaro. Mah, allora sicuramente, e ehm, sono d'accordo sul fatto che ti fanno vedere solo quello che è attinente ai tuoi interessi. E uno appunto dice: "Caspita, uhm, andremo a votare tutti, mentre la realtà è che non s uhm, questo referendum flop; ehm, però anche lì non è, a livello di informazione, corretto, perché tu ti chiudi nella tua bolla, dici bella convinta: "Okay", e ehm, però la realtà è un'altra quindi, mhmm, forse dovrebbero non so, a me viene in mente Instagram, perché TikTok non lo uso, ehm, dovrebbero mettere, ehm, feed, e ci sta, ma poi dall'altra parte, ehm, non notizie, mhmm, contrarie però pro e contro, cioè quel la tua bo esatto, la tua bolla, contro i il mondo esterno. Però, eh!
Ah-ah. Sì. Sì. Cert Erto. Eh-eh-eh. Eh-eh. Okay. Mh-mh. Sì, un contro feed. <chuckles> Eh-eh-eh-eh. Ehm, io non uso, esempio né Tikno eh, né TikTok né, mhmm né Instagram. Come come funzionano lì per esempio i feed su questo tipo di mhmm, di news, ad esempio sulle news. Cosa c'è?
Ma, ehm, allora tu più metti i like non so, uhm, Instagram, io metto video uhm, io metto like a video di gattini, per dire. Ehm, mi vengono, mhmm <laughs> mi vengono mostrati sempre e solo video di gattini. E e, se ci fosse il video di un gattino e un cagnolino, no, perché non rientra nei miei standard; quindi, molto belli i gatti, però, mhmm, anche i cani so belli, quindi <laughs> cioè <chuckles>
Okay, certo. Chi non lo fa? <chuckles> Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay, okay, okay. Sì, sì, sì, sì, sì, okay, okay, quindi, ehm eh, è molto pushato. Non so se usi Reddit, o l'hai mai usato, sai cos'è? Eh, eh, eh. Ah okay, okay, dai un'occhiata, allora in Italia ancora nonostante così tanti anni ancora non è non è mai non è ancora non va di moda. Dagli un'occhiata, anche lì c'è il pericolo di creare la bolla perché ci sono dei subreddit quindi è è è un grosso forum, fai conto, okay, e te ti iscrivi ai feed o ti dico feed anche se sono si chiamano in maniera diversa, ehm, e e e quindi c'è ci sono discussioni su quel tema lì. Ehm, e chiaramente se fai solo temi di cui ti interessi non c'è, uhm, molto contro-discorso se parliamo di politica o di news. Però ci sono anche quelli generali di news, dove vengono insomma almeno, più o meno condivise, ehm, le le cose che succedono. Però ecco anche lì, c'è ci sarebbe molto da dire eh, c è lungo, è lungo il discorso. Io allora, insomma, ti ringrazio, ehm, dai, bella co bella discussione produ beh ci sentiamo alla prossima. Stammi bene.
No, non so cosa sia. Non Okay. Okay. Okay. Okay, sì. S Okay. Okay. Mh-mh. Beh, è chiaro. Sì, sì, sì. Mh. <smacks lips> Okay. Interessante. A te, caspita. <chuckles> Volentieri, ciao, ciao ciao.
Cia